Eh, allora, è una domanda molto complicata, nel senso, che ci sono troppi fattori che entrano in gioco, nel senso che bisogna capire che tipo di di lavoro è, se è un lavoro, mhmm, tipo il mio, uhm, in cui non si può assolutamente, comunque, uhm, svolgere questa attività in un in un luogo rumoroso, uhm, tocca trovarsi un altro spazio. Nel senso che cioè, comunque ci devono essere le condizioni per per lavorare. Infatti la prima cosa che, ehm, volevo dire è, se è è un lavoro che comunque ma vabbè, qualsiasi tipo di lavoro in realtà, anche chi lavorava magari, no, d mhmm, durante il Covid che poi è che è diventato tutto uhm, come si chiama, smart working da casa, uhm, coi figli comunque è difficilissimo. Perché cioè perché, mhmm, mia figlia, che è anche brava, m'ascolta e se le dico: "Amore lascia stare papà che sta lavorando", lei mi lascia stare tipo per 1 minuto e mezzo, poi torna: "Papà, guarda ho trovato questo, facciamo un disegno insie" Sì. Ed e lei pensa: "Sì, l'ho lasciato stare per un minuto e mezzo." Eh, peccato che siano 8 ore che devo lavorare. E quindi, niente, e quindi è un po' un po' coi coi figli è molto complicato, uhm, se no, da solo o comunque con una compagna adulta e responsabile, che che comprende le esigenze, anche in un monolocale facendo attenzione, si può si può comunque lavorare.
Mh. Mh-mh. Okay. Mh-mh. Certo. Mh-mh. È vero. Mh-mh. <chuckles> Giusto, giusto. <chuckles> Giusto. Mh-mh. Mh. Sì, assolutamente e anche perché, mhmm, ora, mhmm, mi parlavi di lavoro, ehm, <smacks lips> magari invece ad uno studente, che si trova magari a fare gli esami, credi che uno spazio per concentrarsi a casa basti, o comunque ci deve essere di base, magari, un'educazione anche, che molto spesso non viene uhm, non viene in, mhmm, qualche modo pensata da parte dei genitori magari di quella di fare silenzio, di lasciare il proprio spazio al figlio?
Eh, assolutamente sì, è proprio come stai dicendo, nel senso che, mhmm, comunque uno spazio uhm, cioè, concentrarsi non è una cosa facile, eh. Specialmente poi per sti ragazzi di adesso che bombardati da da dal telefonino, da tutti questi contenuti molto veloci, che cambiano completamente l'uno dall'altro, appunto, degli studi dicono che la la soglia di attenzione è calata moltissimo da quando c'è tutto questo uso della tecnologia. Quindi sì, un luogo silenzioso e appartato, è fondamentale.
Mh-mh. Mh. Certo.

Allora sì, è importante, sarebbe importante averne ave avere uno spazietto, no, da dedicare a ai vari lavori, ehm, specialmente per il tipo di vita che faccio io. Perché anche per dire, l la parentesi musicale che ho aperto prima che nel weekend vado a mettere musica, ehm, mi chiamano per eventi un po' diversi l'uno dall'altro, quindi visto che poi magari devo coprire 2, 3 ore di musica, ehm, tocca anche un attimo prepararsi, cioè, ehm, se so che vado che ne so a a in in un locale dove mi stan chiamando per una festa di un ventenne, mi devo, mhmm, preparare tanta musica di adesso. Se è una festa di un sessantenne, mi devo preparare, che ne so, più musica anni 80 o cose così. Ehm, a seconda dell'evento devo prepararmi comunque un po' di musica, perché 3 ore da coprire comunque sono tantine. Ehm, cioè ovviamente ne ho tanta di musica già già pronta di mio, però, comunque è un lavoro che costantemente bisogna un po' aggiornare le playlist, anche perché se poi mi richiama lo stesso locale è anche brutto, magari suonargli la stessa cosa che hai suonato comunque la volta prima. Poi vabbè, la la maggior parte delle volte sono più paranoie mie, perché, mhmm, a pensarci bene probabilmente non non sanno nemmeno che cosa, cioè, non sanno dirmi 5 pezzi che ho suonato per 3 ore, che però vabbè, mi piace comunque prepararmi sempre, cercare sempre qualcosa di nuovo. Quindi avere uno spazio adatto, no, a casa, dove mettersi lì, ehm, montare la mia console che uso per suonare, avere questo angolino per per la musica sarebbe importante.
Mh-mh. Mh-mh. Mh. Certo. Mh, mh, mh. Certo. Assolutamente, è vero. <chuckles> <chuckles> Mh. Mh-mh.